Et il se passe qu'on continue 2-3 ans. Heu, on n'accède pas au on con on maintient notre niveau mais on le maintient, heu, de justesse, hem. On sent clairement qu'on a été, heu, touchées par les dieux sur la saison d'avant et que là, mmh, on joue mais on on fait de bons matches, on en perd beaucoup, heu, on en gagne quelques-uns donc c c'est on fait on fait moins une saison, heu, on fait moins une saison facile et 2-3 ans après, l'équipe se disloque un peu. On grandit. Heu, il commence à y avoir des contraintes familiales pour chacune. Heu, certaines partent faire leurs études. Enfin, c'est un peu compliqué et sur la dernière année, heu, sur la dernière année, on n'arrive plus à avoir une équipe, heu, suffisamment forte pour se dire exactement. On on sait qu'on va on va on va littéralement se faire écraser tous les week-ends. Donc heu, on on décide de continuer un petit peu comme ça, à toucher quelques balles entre nous sur les entraînements de semaine mais en tout cas, on remonte pas d'équipe et naturellement, au bout de quelques mois, heu, moi, je finis par arrêter le volley.
D'accord. OK. Mmh. D'accord. Ah, hein. Ouais. Mmh. Aussi soutenue, peut-être. Ouais. Mmh mh. Ouais. OK. Ouais. Mmh. Oui, en en gros, vous vous êtes plus mis la pression par la suite parce que les les enjeux personnels étaient peut-être, beh, plus importants, aussi, malheureusement que que l'équipe, quoi. OK, OK. Ça reste, dans tous les cas, une, heu, une très belle, heu, une une très belle un très beau souvenir, heu, entre vous et une très belle histoire, quoi.
Exactement. Mmh mh. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Ah oui, oui, puis ça reste vraiment, c'est le le le l'i l'inattendu de ça quoi, de de de de de de pas du tout savoir que qu'on était là pour ça, quoi! C'est oui!
Oui, de cette victoire, oui, oui, c'est ça! De cette consécration, bah, oui, oui, oui! C'est une consécration qui n'était même pas recherchée donc effectivement, c'est c'est quelque chose d'assez beau, oui et c et toi, par la suite, alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as donc tu as lâché le volley et tu t'es remis à un autre sport que tu connaissais déjà? Ou est-ce que tu as eu, heu, envie de redémarrer de zéro, heu, quelque chose de de nouveau ou comment?
Oui, clairement, on Un mélange, un petit peu de tout, parce que c'était compliqué à mon âge. J'ai, à ce moment-là, heu, 25 ans, quelque chose comme ça, 25-28 ans et pour, heu, un sport collectif ou ou un sport, heu, qui nécessite vraiment, comment dire, des compétences particulières pour pouvoir accéder à la compétition, je suis trop vieille, clairement. Heu, j'ai beaucoup trop à rattraper, heu, sur les personnes qui, elles, en font depuis 10 ou 15 ans. Donc je change un petit peu mon exactement! Heu, par exemple, recommencer le hand, heu, c'était impossible. Je j'aurais jamais accédé j'aurais jamais fait de la compétition. Je serais restée, heu heu, novice, hein et c'est pas vraiment ce qui me plaisait. Donc heu, je change mon fusil d'épaule. Il était hors de question de pas faire de sport et à ce moment-là, je me dis que je vais aller me mettre au coss au crossfit.
D'accord. OK. D'accord. Ouais, pour recommencer un nouveau sport, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, je vois. OK, d'accord.